Uy, yo creo que lo que me costó más es que estuviera tan arraigado, o sea, decirte que como fue era una una una normalidad, o sea, yo tengo recuerdos de, no sé, tal vez tenía unos 7 u 8 años, en que teníamos que hacer muchos mandados con mis papás, muchas diligencias los fines de semana, íbamos, tal vez habíamos comido algo ligero en mi casa, pero como andamos en la calle, no habíamos comido hasta que regresáramos, o terminar de hacer los mandados y luego ya pasar a comer, ¿no? Entonces, tengo como un recuerdo de que en una de esas ocasiones, mi abuela iba con nosotros y ella se quedó asustadísima de que no habíamos comido, ¿no? Que eran como las 2 de la tarde, 3 de la tarde que no habíamos comido, y ella sacó unos yogurt que llevaba, y fue como: "No, ay, no, tú cómanselos, ¿no?" O sea, a mis hermanos y a y y a mí, se y estaba como asustada, cosa que yo veía como normal, ¿no? Yo crecí en la adolescencia, lo veía como algo "normal", entre comillas, porque sabía que no estaba bien, ¿no? O sea, y luego ya no era como de que, porque uno crece, ya no es que los papás te alimenten, ¿no? O sea, sino que uno ya empieza a cocinarse, uno Exacto, uno empieza a trabajar y uno compra su propia comida. <inhales> Pero, como te digo, estaba tan arraigado, que incluso yo comprándome mi propia comida y ya con mi propio tiempo y etcétera, no lo hacía. O sea, era como de: "Pero es que no tengo hambre", o como te decía, con la la idea tan, ay ¿cómo te digo?, tan boba de decir: "Pero es que si cené ayer por qué, o sea, no, por qué voy a desayunar", ¿no? Exacto, ajá porque voy a comer sí sí todavía no tengo hambre, o sea, mejor me espero, ¿no?, porque ahorita tengo que hacer otra cosa, entonces, me costó mucho darle la prioridad y el espacio que que realmente amerita, ¿no? La importancia que tiene me costó un montón, un montón. Es todavía algo con lo que suelo lidiar algunos días, sí se me pasa y no desayuno, otros días sí intento ser como un poquito más juiciosa y decir: "¿Como no?, si tengo que comer, tengo que almorzar, tengo que cenar", pero sí, aún es como una constante lucha, no siento que ya lo haya superado y que completamente lo dejé atrás, siento que no, la verdad es que no.
Okey. Claro. Claro. Lo normal, claro. Ujú. Claro, ya tiene que procurarse, sí. Claro. ¿Por qué voy a comer ahorita? Claro. Claro. Claro. Sí. Que todavía que aún está ahí como muy <inhales> como un comportamiento muy en automático que ya tienes, ¿no? Okey, oye
Exacto. Exacto, totalmente totalmente, y siento que ahí recae mucho que uno se pone a pensar y es como, uy no, o sea, la importancia de los hábitos de cuando uno es niño y la responsabilidad que los papás tienen en en esa, o sea, en en esa etapa de la vida de uno, ¿no? Porque esos hábitos al final perduran de la manera en la que uno ni siquiera lo imagina, porque si esos hábitos hubieran sido distintos en mi vida y en la vida de mis hermanos cuando éramos niños, adolescentes, creo yo que que, obviamente, no nos costaría, ¿no? Ahora tener como estos buenos hábitos con relación a la comida.
Claro. Así es. Sí, ¿no?